まあ、だからあと、こう、まあ、9時までにはね、大体起きてるので、それをこう7時に戻すのは、あとはもうモチベーション次第かなっていう風に思って
ああ、なるほど。だいぶ改善はされてきたんですねくじくらいまで。うんうん。
うんうん。はい。うんうん。 なかなか、で、まあ、モチベーションがね、なんかこう、まあ、ちょっと前までは、「まあ、アルバイトあるから戻すぞ」って思って取り組んでたんですけど、ま、ちょっと昨日職場見学に行ったら、なんか落ち込んじゃって、「ああ、また職場に行かねばならぬのか」みたいな気持ちなっちゃって
はい。はい。 はい。 ああ。 うーん、また通勤しないといけないのかって、うん、電車ぬで行かれるんですか？通勤は。
そう。 あ、えっとね、自転車なんですよね。す自転車で10分ぐらいで着くとこにあって。うん。
あああ。 はい。 ま、それは、ん？だ、通勤自体はそんなに苦じゃないすか。それも寒いからちょっと大変かなという感じですか？
うん、あ、うん。あ、そうですね。ちょっと雨の日とか面倒くさいなぐらいで、もう、でも10分ぐらいで着くんでね、結構いい感じかなとは思いますね。
うんうんうんうんうん。え、そのアルバイトってほんとに短3時間とか4時間とか短時間的なアルバイトなんすね。
あ、そうですね4時間だけ、朝の4時間を週5でっていう感じではありますね。あ、そうなんよね。なあはい。なので、土日だけはゴロゴロできるって考えたら、なんかあんまりこう毎日ね、ずっとゴロゴロできる時間が続くって考えると、かなり憂鬱になっちゃうんですけど、まあ、これからちょっと仕事して
あ、しゅうご入れられてるんですね。うん。結構うん。 うんうんうん。 はい。 はい。
まあメリハリがつくっていうか、その、午前中あ、なんだろう、平日はちゃんとしなきゃいけない分、午後ダラダラ、ごよご午後じゃない、土日ダラダラする分にはすごく気持ちがいいかなと思って。うん。それに関してはね、いいなとは思うんですけど、なんでか知らないけどちょっと憂鬱になってきたっていうのが、なんでだろなとて。
うんうんうんうんうん。 なるほど。 うんうんうん。